قُلت له: "أنا نفسي ساكن في المنطقة وما قدِّمتش فيها." قال لي: "والله ده كان إعلان في الجرنان، وأنا أصلًا كنت هنا الأسبوع اللي فات عشان خاطر المقابلة ون يعني خلاص، قُلت ما دام ما كلِّمونيش يوم والّا التاني، خلاص ما فيش مشكلة، ما فيش نصيب." ف جاي يومها
ده إيه الصُدفة الغريبة دي فعلًا؟ ده أنتم علاقتكم مبنيّة على الصُدفة.
بالضبط. فجِه يومها آه بصراحة. يعني جِه وأنا بقى يعني هو بقى السَكَن الصيدلية موفّرة له سَكَن في نفس المنطقة، فبقينا يعني ف جيران ب ب بالصُدفة، بالقَدَر. فلا، لا، لا، لأ الموضوع يعني بعد كده بقى مش عايز أطوّل عليكِ.
إمم. سبحان الله. إمم. يعني أنت آه. أنت شايف يعني إنه ممكن آآ صداقة قوية وتبقى فعلًا يعني حلوة جدًا ومهمة في حياة الإنسان، آآ تيجي من تيجي من صُدفة؟ إمم.
وبالكامل بالصُدفة. آه. آه. أنا عندي اصحابي برضه اللي درسنا مع بعض والكلام ده، لكن محمد تحديدًا لأ، الموضوع مختلف. إحنا اتقابلنا صُدفة وبعد س بعد التخرُّج، إحنا دلوقتي بقى بيننا عِشْرة، بس بعد التخرُّج يعني أنتِ فاهمة؟ بعد رحلة التعليم بالكامل.
إمم. مش شرط العِشْرة، يعني مش شرط. لأ، أنا قصدي مش شرط إن حد يبقى أنت عارفه أو أو ساكن جنبك أو بتروحوا وتيجوا سوا، يتبنى بينكم آه، آه، آه، والكلام ده، يتبنى بينكم نوع من أنواع الصداقة زي اللي أنت بتقولها كده ومستمرة كمان. إمم.
آه. بصراحة آه، أو ذكريات طفولة أو الكلام ده، ده حقيقي. ده حقيقي. بصراحة، هو عُمره ما خَيِّب ظَنّي من أول معرفتي بيه وهو إنسان خفيف، خفيف في الروح والدم وجدع و و يعني يعني سبحان الله هو الموقف وما أخدناش وقت، يعني الارتياح المُتَبادل وأرضيات مشتركة كتير وسافرنا مع بعض، يعني سافرنا أصلًا قعدنا س سِنين مع بعض، وهو أخَد مكان كمان في المَنْيَل وقعدنا يعني بقينا بقينا جيران. لأ الموضوع يعني وكل ده بالصُدفة.
إمم. آه. كُلّه بالصدفة، إمم. بصراحة يعني يعني الكلام حلو جدًا ويعني الموضوع شيّق جدًا إن حد ي يبني علاقة مع حد وتستمر سِنين وتبقى صداقة قوية كده، آآ وبالصُدفة، يعني <laughs> رُب صدفةٍ خير من ألف ميعاد، بجد يعني. <chuckles>
بالضبط. ده حقيقي. نُكتة جميلة. <laughs> ده حقيقي فعلًا، ده حقيقي فعلًا.
أنا أنا مبسوطة جدًا بالكلام معاك و واستمتعت كتير بال بالحكاية الجميلة دي، <chuckles> أشكُرك جدًا.
آآ، ربنا يخلّيكِ، أنا كمان، أنا كمان اتبسطت جدًا وفكّرتيني بذكريات حلوة، شكرًا ليكِ.